E lá dentro tem um manequim, que respira, geme, tem impulso
Aham.
tem os órgãos, você pode abrir. A então, deu a aula e vai ali na prática. Aí volta para cadeira. Tem outro outro alguma coisa, vamos, deu hora na UTI neonatal, chega lá tem um monte de estufa cheia de bebê, manequim.
Legal, aham.
Com batimento cardíaco que você pode ouvir, com tudo, sabe?
Então você acha que o seu aprendizado vai ser rápido até, porque você vai vai do jeito que você gosta com muita, muita prática. Aham. Eficiente.
Só prática, e não é rápida, não é rápida, mas é mão na massa, sabe?
Uhum. Sim, e
Eu imagino, eu tô imaginando, eu tô empolgadíssimo.
Aham, com certeza.
Tomara que eu não tomara que eu não quebre a cara, mas assim
<laughs>
mas de saber que você vai ouvir falar e ler sobre aquela aquela condição, aquela aquele problema, aquela situação
Uhum.
e você vai lá operar a máquina, tirar o pulso do paciente, dar a injeção, colocar o soro, ler ler a máquina de batimento, de respiração, de acompanhamento, enfim, ali, a 10 metros de distância de mim, de todos os alunos, eu achei incrível, eu falei: "Eu quero estudar aqui, quero ficar aqui agora". <laughs>
Sim. Uhum. Sim. Aham. Sim. Aham. Legal. É, porque querendo ou não vai ser uma coi um jeito de de aprender que que fez falta para você antes, né, que é essa prática imediata ser aplicada e você vendo o resultado ali.
Eu fiquei apaixonado, e o o manequim, você cutuca ele e fala: "Au".
Aham, <giggles> sim.
Au, porque é inglês, né, mas assim, não fala, só só geme, sabe, com a injeção, talvez é uma fratura.
Aham. Uhum. Sim.
Ei eu achei um trem mais maravilhoso do mundo, tudo bonito, sabe, "Ah eu quero estudar aqui".
Que legal.